Tutto te comunque, eh. <giggles> Ti sei fatto male ovunque, incredibile.
S sì. Eh lo so, però pensa Bah, per prendere l'autobus, mi sono fatto mal Pe correre sono inciampato mi so <chuckles> lascia sta <chuckles> Mi sono fatto
Ma come hai fatto? <snorts> Ma non ci credo. Giuro che proprio le cose più assurde succedono a te, credibile.
No, poi quel periodo capito? Facevo boxe, facevo parkour, tutte cose rischiose. Corro per No, immobile. Immob
Eh, quindi proprio si si è dovuto rimanere fermo. Eh, quando succede è sbatti, eh, perché ti senti un po' inutile, almeno io personalmente, se avessi qualche problema che, punto, non non posso muovermi mi sentirei giuro cioè, inutile non non riuscire a far nien cioè, non lo so, sarei stra-depressa.
Eh, sì. Sì. Sì. No, è terribile.

No, ma poi vedi proprio sai, vabbè non è che avessi chissà quali risultati, però comunque vedi tuoi risultati svanire. Io ad esempio mi feci 5, 6 mesi che non riuscivo a camminare e quindi eh con la stampella.
Sì. Ah, oddio tanti. Perché in teoria se stai 1 mese fermo, cioè perdi relativamente poco e poi con la memoria muscolare riprendi subito, però cinque sei.
No, ma Sì, sì, sì. No, ma immagina mi sono messo 45 punti al ginocchio sinistro.
Eh. Oddio.
Cadendo per prendere l'auto to bus. <chuckles>
No ti giuro, ci io mi immagino te che lo racconti, cioè magari la gente pensa a cose assurde. Cadendo dall'autobus, boh. <chuckles>
L sì. cadendo per prendere correndo per prende eh lo so, che ti devo dire? Però mi feci 6 mesi e quindi io diciamo quel periodo facevo tanto parkour, facevo le acrobazie belle e proprio lo sentivo nel cervello, che non ci sarei più riuscito. E per dirti avevo sapevo fare backflip, front flip, non so più fare niente.
Okay. Mh-mh. Mamma mia. Ah, quindi eri proprio sul pezzo, sì, sì.
No, fortissimo, fortiss mi piaceva
E quando ti sei ripreso hai rip riprovato effettivamente o no?
N no, no. Mi sono messo a fare i muscle up. <chuckles>
Ma per una cosa mentale, nel senso hai detto cioè oddio, forse perché volevi cambiare? Non lo so.
No, perché sapevo Guarda, la verità è che mi sono fermato talmente tanto tempo che era non era più nelle mie abitudini fare sport, e avevo questo amico, che andava alla sbarra al parco, la mattina e quindi un po' per sì, così, cioè non tanto io non facevo nemmeno 1 trazione quando ho ripreso. 0, okay? Lui ne faceva 100.
Okay. Sì. Hai deciso di seguirlo. Okay. E beh ci sta, sei stato fermo 6 mesi. Sarebbe strano se fossi riuscito, certo.
Esatto, immagina lui Esatto, esatto. E quindi ho ripreso così e sono rimasto così. E adesso sto in sala pesi, ma poi ho scoperto che mi piace più l'ipertrofia che la mobali che la mobilità, <chuckles> ti dico la verità. Okay, quindi
Okay, mh-mh. Sì. Okay. Ci sta, ci sta. Vabbè hai cambiato mentalità allora, da un lato ti dico, forse queste cose tra virgolette "ti han fatto bene" perché almeno ti hanno dato la possibilità di provare più sport.
Sì, esatto. Sì, sì, è molto importante, anc
Nel senso tu puoi dire di aver provato tante attività, magari anche più particolari, perché magari se tu chiedi a un normale ragazzo ti dice, non lo so, calcio, ehm, basket, le solite cose no, mentre tu col fatto che hai provato sport anche un po' più particolari secondo me questa cosa
Sì. Sì, certo, certo, certo. Mh, mh, mh, mh. Beh, ma guarda, poi è bello anche perché lo sport si fa anche per il mhmm, legami che crea, per le i ricordi che lascia, no, e appunto facendo sì, fa
Esatto sì, sì, son d'accord Esatto quindi niente, comunque credo che ci siano tanti bei ricordi legati allo sport.
Tantissimi, sì. E ti auguro di viverne sempre di più, mi raccomando. Spingere sempre, mi raccoman va bene. Anch'io ti auguro una buona giornata, una fantastica giornata. Ciao, alla prossima.
Dai, esatto. Anch'io, anch'io a te. Esatto. Allora ti ringrazio. Anche a te. Ciao, ciao, ciao, ciao.